Tá. E pronto, a aí 2 anos atrás mais ou menos ela foi no Brasil, eu estava lá também, a gente estava lá no bar e o vizinho chegou, pronto ela fez o cachorro-quente pra ele, e aí quando ele foi comer, era eu, a minha mãe, a minha tia, a mãe dele, o a vizinhança inteira em volta dele pra ver, e aí, e aí igual Copa do Mundo, igual aquele gol, a reação. E ele "ai é muito bom, que saudade que eu estava desse cachorro-quente", não sei o quê ta ta ta, isso tem uns 2 anos. Aí ano passado, né, eu fiz aniversário, falei ai gente quero recriar aqui em casa também, né, então, vou fazer um um vou reunir alguns amigos e a minha mãe vem, vou vou colocar, é vou colocar a minha mãe pra fazer esse cachorro-quente também. Aí chegou aí a semana do aniversário, né uns dias antes, chamei aí uns 11, 12 amigos que aqui em casa também não cabe mais. E e aí, eh, fomos a a busca, né, em busca do da salsicha, do só que aí tem tem uma situação, eu geralmente gosto de cachorro-quente com linguiça, e também eu sou do Rio de Janeiro às vezes é uma opção lá, não gosto muito de salsicha.
A reação, a a reação, a celebração, né. Aham. Aproveitar que sua mãe veio, né. Pra aproveitar ela para o cachorro-quente. <laughs> Da salsicha do Brasil, né, muito difícil de encontrar. Aham. Sim, lá tem sempre o salsicha com linguiça, né.
É, eu não gosto muito de salsicha mas é particular. Aí fomos no mercado aí compramos o pão, a batata palha, as coisas para o molho, né, tudo bonitinho. É, que o segredo da minha mãe é o molho dela, sem dúvida. E aí escolhi lá uma linguiça e peguei lá algumas salsichas também pra quem gosta de salsicha, né. Aí minha mãe fez o o o cachorro-quente, no meu aniversário, e foram chegando os meus amigos né, eh, fora o cachorro-quente estava assim um pouco friozinho também ela fez uma vaca atolada que eu queria uma uma experiência bem brasileira. <chuckles>
Aham. Milho, ervilha, <chuckles> maionese. <chuckles> Aham. Sim. Nossa senhora, vaca atolada, minha boca encheu d'água aqui agora. Meu Deus do céu, isso é muito bom, eu adoro vaca atolada.
Aham. <chuckles> Aí teve toda a preparação também no mercado quando a gente foi procurar a salsicha, procurar o aipim, né, a mandioca, lá a carne pra fazer essa vaca atolada, aqui é muito difícil achar carne com osso, igual no Brasil que a gente faz, eh, essa vaca atolada. Então compra uma carne aí que que dá pra fazer, e todos os ingredientes Aí fomos pra casa e e eu fui ajudar, eu eu fiquei encarregada de fazer o bolo, então eu ia fazer o bolo, tentei fazer um bolo com 2 andares, muito difícil.
Ai que bom, aham. Aham. Sim. Hã. <laughs> Deu certo?
Ai meu Deus, mas eu queria uma festinha. Ele desmoronou.